ああ、それはなんかこう、今更ガラッと変えるには、なんかちょっとこう、うん、難しいところありますよね、うーん。
うん、難しいですよね。うん。ほんとね、もう愚痴だらけになっちゃうんですけど、本当何と言いますか、で、そこでね、じゃあ、みんなで、じゃあ、お金1か月でもいいか5000円ずつ出して、お貯めようみたいなこけ言ってたんですよ。
ええええ。 うん。 ええ。うん。ええ。
私それも全部無視してやったんですね。
あ、ま、いちねんでいっかいで十分だと、うん。
あの そうそう、1年に1回で十分だから、そんな会いたくないとって、ペイペイでじゃあ、集金するよって言って、私の方にも、おお金払えみたいなのが来るんですけど、わし嫌だか全部無視したんですね。
うん、うん。 うーん。 ああ。 うーん、あのうん。
じゃあ、逆に次会った時さらに気まずくなってしまって。
あ、そうですよね、そのうん、それをなんとなく、す無視してるというか、え、そっけない、うん、でも「どう？」とか催促されますか？あの、あああ、で、会った時に何かうん。
はい。 はい。 催促されたけど、無視してたんです。 メッセージはあ、何も言わないです、向こうは。はい。ま、嫌っていうことが、ね、こう意思表示できたのかな？と思って、そういう時ってことわ私は行きたくないって言うべきなんですかね？
ああ、そうなんですね。うん。 うん。 いや、でもなんとなく
な、それも言いくて、なんか「私はその集まりには参加したくないからお金も払えません」って「参加もしません」って言いたかったんですけどね。なん言えなかったです。
言いにくいですよね、うん。 うーん、うんうん。 あ、でも、相手が反応してこないってことは、なんかこう、うんうん、乗り気ではないなっていう、ま、サインにはなっているとも考えられますがね、うん。うん。
はい。 そうですよね。そのサインを送ってしまったこと、ゆえがゆえにさらにちょっとね、会った時気まずいっていうのはありますね。でも
うんうん。 ああ、そうなんですね。うん。
なんか、嫌な思いばっかりしてたので、なんか、今更、ね、なんか仲良くなるも難しいなとは感じるんですよ。
うんうん。 う、うん。まあ、でもね、ご自身のその、すあの、正直なお気持ちもね、大事ですし、その、関係を修復しようとかね、改善しようということであれば、そこはちょっとこう、乗り越えてということも、ね、出てきますが、あまりそういうどうですか？なんか、その、もしかしたら変わったらいいなみたいな、そういう前向きなお気持ちっておありですか？
はい。 そうですね。